Alam mo ba siyempre end of the year ang daming bakasyon, holiday, so feeling ko Pagod na pagod na ako sa mga, alam mo 'yon? Mga ganap, mga invites, reunion diyan, party dito, ah, kung ano-ano pa. Ano pang puwede kong gawin para, ah, hindi ganito yung feelings ko kapag may mga, ah, invite sa'kin ng mga social na gatherings?
Um, kailan mo madalas nararamdaman ito, bago ba o habang habang o pagkatapos ng event ba?
Um, siyempre 'pag, ah, kuwan excited naman ako kasi siyempre mga friends naman ganyan yung mga kasama, yung mga nag-iinvite ah, family siyempre. Pero, ah, tapos habang siyempre andun ka, all out ka, nakikasalamuha pero after alam mo 'yon, yung parang drain na drain ka na. Minsan pa minsan nga parang kailangan parang gusto ko na umuwi, parang gusto kong magdahilan na, hala may work ako, kaya, kaya uwi na ako kasi pagod na pagod na rin ako. Parang gano'n anong gagawin ko pag gano'n?
Hmm. Um, gaano ka ba kadalas na dumadalo sa mga sosyal na okasyon bawat linggo ba o buwan?
Um But ano ba blessed kami sa mga friends, ah, sa totoo lang um, b bago pa lang kami dito ngayon, um, 'di naman as in bago pero mga 8 months um, pero ah, dahil do'n wala kaming family dito ng asawa ko, lumipat kami dahil sa work niya. Pero may mga nahanap kami na mga friends na ngayon parang tinutu tinuturing na kaming family so, lalo na nung bago kami. Halos every week yun may nag-iinvite sa'min iba-ibang family na mag-dinner ganyan um, and then lalo na ngayon December siyempre 'di ba? 'Yun nga bakasyon kaya yun halos every week may may mga nag ah, i-invite talaga.
Mm, okey ma saan ka ba mas komportable? Sa malalaking grupo ba o sa maliliit na gathering?
Ah, noon masasabi ko talaga kuwan ako extrovert mula mula bata yan parang kahit sa school, um, pagdating sa mga malalaking group parang hindi ako asiwa parang ako yung life ng party sobrang sobrang all out ako um yan pag-o-organize parang ganon kayang kaya ko lahat yun. Pero nung pandemic naramdam ko yun naramdaman ko yun yung effect nung pandemic mula nun may time na na parang ayokong makakita ng ibang tao, <chuckles> oh, mm, parang kahit minsan nga kailangan i-prepare ko talaga yung sarili ko bago ako lumabas bago ako makihalobilo kasi mas gusto ko ng um mag-isa parang mabubuhay na ako kahit nasa room lang ako ganyan nagbabasa. Kaya hindi na ako ganun ka ka all out dun sa malaking grupo, ah, mas prefer ko na yung yun nga yung konti lang ganyan yung, o mamaya parang sige e-exit na ako tulog na ako, ah, ganyan, kaya ganun.
Okey. Hmm, okey. Hm, <snorts> okey. Hmm, ah, may iba ka bang pinagdadaanan, ah, tulad ng sa trabaho, parang kailangan mo ng pahinga or ba ano ba 'yon sa kalusugan mo, okey ka lang ba na na puwedeng makaapekto sa enerhiya mo?
Hmm, paano ba? Ah, wala naman. Oo, although siyempre tumatanda na, yung, alam mo 'yon, yung parang kailangan na kailangan ng iunat yung likod, kaya kaila 'yon, kaya kailangan ng mahiga minsan. Siguro 'yon lang naman. Um, pero speaking of work, actually buti nga 'yon eh, kasi parang 'yon nga work from home ako. So, hawak ko yung oras ko. Kaya puwede ko minsan idahilan 'yon na, "Hoy, hala, magwo-work na ako kaya kailangan exit na kami," mga gano'n. 'Yon pero minsan nakaka-guilty kasi na, alam mo 'yon, iwan mo yung yung mga tao do'n sa sa party ganiyan, sa sa gathering, di naman siya party lagi pero alam mo 'yon, dinner na kasama yung mga ibang ibang friends, gano'n.
Hmm, okey. Hmm. Pero sa tingin mo ba ngayon introvert ka ba, e extrovert?
Ah, 'yun ambivert siguro, in between may may time na, oh, may time na kaya ko makisalamuha. Um, actually nag-o-organize pa rin ako ng mga events, mga parties ng mga friends ganiyan, kapag halimbawa may mga anniversary sila, ayan, ako 'yung, ah, nagkukusa ganiyan. Tas ngayon naman end of the year, ah, para sa mga kids, sa mga momshies, sa mga seniors, ganiyan, parang nag nag-o-organize ako ng mga party para sa kanila. So kaya ko pa rin naman, um, pero may time din talaga na 'yun nga sabi ko, ayoko ng makakita ng ibang tao, mm.
Ah, okey. Ah, okey, in between. Mhm. Okey. Alam mo normal lang na makaramdam ng pagod o pagka-overwhelm sa mga, ah, social na aktibidad, eh. Ah, maraming tao ang nakakaranas nito, at hindi ibig sabihin na may mali sa sa'yo, ah. Ah, karaniwan ito 'yung kumbinasyon ng iyong personality. Ah, biological makeup at ang paraan ng pakikihalubilo mo, di ba? Alam mo, ah, meron namang, ah, mga, ah, possible na parang, we ah, alam mo 'yung parang, may mga posible kasing nakakaubos ng ano mo, eh, ah, social battery mo, ayun.
Mm. Mm. Mm. Mm.
Kadalasan yung ano, ah, parang Yung utak natin mas sensitibo eh, 'di ba? Ah, parang ang isip mo, parang "Pagod na ko." Parang makita ko pa lang sila na madami 'no, parang, "Nakakapagod naman parang gusto ko na umuwi," 'di ba? Isa yun 'di ba? Parang hindi ka pa nga nakaupo ka lang pero parang pagod ka na. <snorts>
Mm. <laughs> Mm.
Di ba? Saka yung mga, ah, cause of small talk, para sa maraming tao ang babaw na yung mababaw na usapan, nakakapagod din dahil kulang minsan kulang sa substance yung pinag-uusapan, 'di ba? Pero naranasan mo ba yun na parang nakikipag-usap ka pero parang walang ano yung walang ka-sense-sense yung usapan kaya ka napapagod, 'di ba?
Mm. Mm. Puwede oo. <snorts> Oo. Siguro a pa part ng adulting nga, oo. Parang mas gusto mo yung deep na usapan, yun tama.
Mm. Tapos, ah, puwede ka naman mag-set ng hangganan eh. Puwede kang tumanggi, bago 'yong bago ka pumunta sa isang, ah, activity, social activity 'di ba? Ah, puwede kang tumanggi ng maayos pwero pwer pero, ah, 'yong paghingi mo ng, ah, 'yong pagtanggi mo dapat ang rason mo hindi sobrang haba.
Mm.
Dapat yung ano lang, ah, yung parang precise, pero maikli lang. Kasi pag sobrang haba yung sasabihin mo, yot tatanggi ka lang naman, tas pinahaba-haba mo pa. Parang oo, ang kina ang labas talaga no'n eh talagang ayaw mo, pinapakita mo na ayaw mong pumunta, 'di ba? Saka puwede mong limitahan 'yong oras ng pagdalo eh.
Mm. <chuckles> Nag dadahilan na. Mm. Mm. Mm.
Ah, puwede kang pumunta pero isipin mo, "Ah, ganitong oras uuwi na talaga ako." Ga dapat bago ka pumunta dun, nakaisip ka na ng exit plan mo, kung ano ba yung idadahilan mo. "Ah, okey ang idadahilan ko nalang ay ganito, ganyan-ganyan," may trabaho ako or maaga pa ako bukas yung mga ganun, yung mga simpleng ano lang, ah, mga palusot kumbaga, di ba?
Hmm, oo. Mm. Mm.
Tapos, pamahalaan mo yung energy mo. Mag-pahinga bago at pagkatapos ng activiting yun.
Tama.
Saka pumili ka ng mas importanteng event. Isipin mo lang yung pinakaimportanteng dadaluhan mo, huwag lahat huwag lahat ah, dadaluhan mo kasi, talo mo pa niyan ng Congress ano eh, ang pulitiko eh.
Mm. <chuckles> Mm. <laughs> Oo nga.
'Di ba? Ano ka mag-kakandi ah, kakandidato ka ba at lahat ng mga party pupuntahan mo? <chuckles>
Pero nakaka-guilty kasi na mag say no kasi alam mong alam maghahanda talaga sila din, parang gus parang mafe-feel, mapa-feel din kasi nila na yun nga, parang importante ka sa kanila, kaya minsan bihira din kaming mag mag say no, sa mga invite na ganon pero tama ka kailangan ko ngang ah, mas maging mapili and i-prioritize din yung, energy ko.
Mm. Mm. Saka ano eh, puwede naman kayong magkita-kita ng mga friends mo eh, kahit lang sa online di ba magkaroon kayo ng conference call, video call di ba? Puwede naman yun eh.
Mm. Ay pero ayoko kasi ng ganon, I mean hindi hindi ako ma oo, hindi ako ma ma pagdating sa communication, mas prefer ko yung nakikita ko, kaysa sa online, ah, minsan oo, parang <chuckles> 'pag tumatawag nga may 'pag tumatawag parang "Hala, bakit siya tumatawag?" Ganon. Oo isa rin yun sa weakness ko.
Ah, okey. Ah, okey. Okey, mm. So ayun oo ah, ano ko lang naman 'yon eh, suhestyon ko lang 'yon para hindi ka mapagod 'di ba? Kung magvi-video call lang naman kayo eh, puwede kang mahiga, nag-uusap-usap kayo pero nakahiga, 'di ba? Nagkikita-kita kayo through video call, nakahiga ka, or nakaupo, walang hindi ka pa mapapagod, 'di ba?
Hmm, mm, pero hindi ako komportable kasi.
<chuckles> Okey, naintindihan ko.
Oo. Kaya mm.
So, ayun.
Pero malaking, ma malaking tulong 'yung sinabi mo kanina, 'yung sa pagpili o pero i-ta-try ko din, um, baka nga makatulong kapag, ah, masasanay din ako sa online na pakikipag-usap. Para hindi na ako, alam mo 'yon, hindi nakasama sa paghahandaan ko 'yung siyempre 'yung 'yung travel, 'yung pag pre-prepare <chuckles> at least sabi mo nga ayun, makakasama ko pa rin sila kahit nandito ako sa bahay. Pero thank you, ha, sobrang thank you sa pakikinig mo, hindi mo ako ji-nudge <chuckles> at hindi hindi ko na feel 'yung guilt, oo.
Oo nga. Okey lang 'yon, saka Ayun, 'tsaka alam mo yung pagkapagod sa social situations, hindi isang kapansanan 'yon, ah, signal 'yon mula sa iyong katawan, na kailangan mo ng, ah, bumalik sa 'yong sarili para magpahinga, di ba? Kailangan mo talaga ng pahinga o kailangan mo mag-attend nang mag-attend, pero isipin mo ang sarili mo kailangan mo ng pahinga, at puwedeng maubos 'yung social battery mo kapag, inabuso mo 'yung katawan mo. Ayun, maraming-maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kuwento 'no, at sana kahit papaano ay nakatulong ako sa iyong problema at 'yung mga naipayo ko, eh, sana ay nakatulong din sa'yo.
Mm Oo nga. Oo naman, malaking bagay 'yon. Um, share ulit ako sa'yo kasi komportable akong mag, ah, bahagi no'ng nararamdaman ko. Hanggang sa muli, paalam.
Salamat. Paalam.